Anladım. E, peki, eee, mesela, böyle, şey olduğu zaman oluyor mu hiç mesela, eee, yine bir çift giriyor diyelim oyuna, işte, eee, "Çocuklar yengenize dikkat edin, işte, onu öldürmeyin." vs. gibi böyle komutlar olduğu hiç denk geldi mi sana?
Hı hı. <chuckles> Ya, hiç gelmedi de gelse çok gülerdim büyük ihtimalle, ya. Ben onlara çok gülüyorum, ya çok. Ya, kulağa komik geliyor en azından. Ya, benim üniversitede kız arkadaşlarım vardı onlar da oyun oynuyordu ama, eee, bilmiyorum çok da, eee, iyi oynamadıkları için ben hiç onlarla oynamadım. Ama onlara büyük ihtimalle bu şekilde davranan vardı, yani. Çünkü sürekli erkeklerle oynuyordu öyle.
<chuckles> <chuckles> Hı hı. Hıı. Anladım. E, mesela, diyelim ki, eee, bir kız, böyle, çok iddialı geldi sana, “Ben, işte, şu oyunda çok iyiyim.” Senin de çok iyi olduğun bir oyun. Hani, eee, ona bilerek yenilir misin, böyle, flört durumu olsa yoksa hiç acımadan yener misin?
Hı hı. Evet. <chuckles> Eee, hiç acımam. Naçizane, yani, hiç u umurumda dahi olmaz. Eee, hatta bir keresinde, hani, bir bilgisayar oyunu değildi ama kız arkadaşımla, "Tavla oynayalım." dedi, beni bana çok ısrar etti. “Bak,” dedim, “oynamayalım, hani, bana çok sinir olursun.” Eee, oturduk bir gün, işte, eee, oynuyoruz ve, hani, a ben, böyle, sakin oynuyorum. Hani, sinirlendirmeyeyim gibi. Çünkü ben, hani, sataşmayı çok severim oyun oynarken. Eee, işte, “Arkadaşlarınla oynadığın gibi oyna.” dedi. Beni zorladı. <chuckles> 2 gün trip yedim sonra ama.
<chuckles> Hı hı. Ha ha. Hı hı, hı hı. Evet. <chuckles> <chuckles> Eee, ne yaptın, eee, tavlayı koltuğun altına falan mı soktun yenince falan? O tarz şeyler mi?
Yok ya, o bana çok büyük saygısızlık geliyor orda da. Eee, biraz daha, böyle, işte, eee, “Kapıları aldım, okullar tatil.” dedim. “Sen git,” dedim, “bana çay al gel.” vs. Böyle birazcık, eee, bilmiyorum, ağır da konuştuğumu düşünmüyorum ama çok kızmıştı bana.
Hıı. Hı. O <chuckles>

Evet. Eee, peki, eee, mesela, eee, diyelim ki, eee, sen böyle üst düzey bir yöneticisin. Eee, bir loncaya girmek istiyorsun karşındaki de, eee, mesela 16 yaşında bir çocuk da çıkabilir, hani, ııı, loncanın başındaki kişi. Hani, burada kendini nasıl motive edebilir sence bu durumda?
Hı hı. Tamam. <chuckles> Evet. E, girmiyorum öyle, eee, loncalara, girmiyordum en azından. Şu an çok fazla, eee, oyun oynamıyorum. Başka oyunlar oynuyorum arkadaşlarımla da. Eee, direkt girmiyorum ya da, işte, böyle, eee, 45 yaşında bir yaşlı, işte, en azından bana göre, öyle birisi olduğunda da girmiyorum, yani, böyle, hemen bir ben senin abinim gibi, yani, değilsin. <chuckles> Ya, ben orada oyun oynamaya geldim sonuç olarak. Eee, benimle ayş aynı mizah seviyesine sahip, böyle, aynı zamanlarda oyuna giren arkadaşlara ihtiyacım var benim.
Hıı. Anladım. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. E, peki, eee, ne normalde bu şu eee tabii ki, eee, kendi yaş grubundan insanlarla oynamak belki biraz daha kolay olabilir ama, eee, bazen, böyle, hiç denk gelen oluyor mu? Mesela, eee, birisi, eee, mesela, diyelim ki İngiltere'de doktordur. Hani, böyle ün eee, gerçekten başarılıdır. Öbürü, e, işsizdir. Hani, böyle, alakasız görülebilecek insanların, böyle, çok iyi ama sinerji yaratabildiği bir gruplar da olabilir mi başka oyunlarda mesela?
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Ya, benim loncam da vardı öyle, bir arkadaş vardı işte. Eee
Hı hı.
Bodrum tarafında yaşıyordu, evliydi. Gece 03.00'te oyun oynuyoruz mesela. Eee, çocuk sesi geliyor arkadan. Beyler benim çocuk ağladı, ben yarım saat sonra geliyorum deyip gidiyordu. Hanım duymasın gibi, böyle.
Evet. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Eee
Ya da, işte, asker arkadaşımız vardı 1 tane. Eee, bir bir sınırdaydı o da. Eee, 1 hafta gidiyordu, 1 hafta sonra geliyordu ama 1 hafta boyunca da oyundan çıkmıyordu gibi, böyle. Yani, çok farklı insanlarla oyun oynadık orada.
Evet. Hı hı.